เฮลโลสวัสดีค่ะ
โอเคค่ะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะวันนี้?
ก็ดีค่ะ อากาศร้อนเหมือนกัน <chuckles>
อ๋อ ทางนี้ก็ร้อนค่ะ ฝนไม่ตกนะคะวันนี้ ไม่ตกเลย
ฝน ฝนตกบ้างไหมคะ? อ๋อ ไม่ตก วันนี้ตกเมื่อเช้านิดหนึ่ง
อ๋อ ดีค่ะ ก็เย็น ๆ ขึ้นมานิดหนึ่งใช่ไหมคะ?
ไม่เย็นเลย ค่ะ ร้อนมากพอเสร็จแล้ว ก็แดดออกแบบ โอ้โฮ
อ๋อ เข้าใจเลยค่ะ แล้วถามนิดหนึ่งค่ะ ปกติแล้วอะค่ะ แบบช่วงเนี้ยค่ะมีแบบ ทำงาน หรืออะไรอย่างงี้บ้างไหมคะ? แล้วแบบ มีความเครียด อย่างเงี้ยค่ะ แบบ ของคุณน่ะค่ะมีวิธีจัดการกับความเครียดจากงานยังไงบ้างอะคะอย่างงี้?
อืม ส่วนมาก คือเป็นคนที่ทำงานอยู่ที่บ้านน่ะค่ะ ก็คือไม่ได้เข้าออฟฟิศ ก็จะแบบว่า เอ่อ ถ้าช่วงไหนคือเครียด ก็คือหยุดงาน เพราะว่าเรา ป อ่า เป็น Freelance อะไรอย่างงี้ ใช่ ๆ ก็คือช่วงไหนที่แบบงานเยอะมากเครียดมากก็คือจะหยุดก่อน แล้วก็ค่อยลุยใหม่ อะไรงี้ อืม แล้วก็ ใช่
ค่ะ อืม อ๋อ เป็นแบบ Freelance อืม อา อ๋อ ดีเลยค่ะ แล้วแบบว่ามีวิธีผ่อนคลายยังไงบ้างคะ เวลามี ความเครียด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ?
ก็จะชอบดูพวกซีรีส์ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ฟังเพลง